हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो बिल्कुल ये हाँ, मतलब ये काफ़ी आम बात है, ब मुझे लगता है आमिर खान की मैं ख़ासकर यहाँ तक जितनी भाई अभी पिछले 1-2 साल में हटा दें और उससे पहले जितनी भी उनकी फ़िल्में आती हैं, साल में 2 साल में 1 फ़िल्म लाते थे वो। मगर बहुत ही बढ़िया फ़िल्म मुझे उनकी लगती थी, जो भी आती थी ना कि देखने में मज़ा भी आता था और उसका एक बढ़िया थीम भी होता था, एक बढ़िया विषय भी होता था। मैं ये कहूँगा।
जी। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ <chuckles> हाँ। जी। हाँ। हाँ, हाँ। बिल्कुल और कुछ ना कुछ मैसेज भी छोड़ के आते थे, वो मूवी से।
हाँ, छोड़ के जाते थे बिल्कुल और कभी ऐसा नहीं है कि अगर वो मैसेज देना चाह रही हैं मूवी तो कभी भी ऐसा नहीं कि उन्होंने एंटर एंटरटेनमेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया नहीं, आपको मनोरंजन भी भरपूर मिलेगा। तो ये तो मैं कहूँगा कि ये उनकी ख़ास बात।
हाँ, जी। हाँ। हाँ, बिल्कुल <chuckles> करेक्ट, करेक्ट हाँ, और अगर हालिया फ़िल्मों की ऐसी बात करूँ ना अगर कि अ, दमदार कहानी जिसे कहते हैं और ऑरिज़नैलिटी, तो आपने वो ट्वेल्थ फ़ेल एक फ़िल्म आई थी। अ, उसके अपने कलाकार थे हैं अपने अ, विक्रम अ अ, विक्रम मेसी जी, तो मुझे लगता है बहुत ही एक दमदार कहानी और विक्रम मेसी तो बहुत बढ़िया कलाकार हैं ही। तो उनकी एक्टिंग ने मतलब उसमें एकदम जान फूँक दी उस कैरेक्टर के अंदर और रियल टू लाइफ़ जैसे कहते हैं रियल टू रियल रियलिटी वाली फिल्म थी, जिसके अंदर देखेंगे ना कुछ ऐसे आपने भी सुने होंगे कुछ ऐसे लोग जो होते हैं कि प्रेरणा देने लगते हैं। प्रेरणादायक होता है उनका करैक्टर कि, अ, कि भैया इतनी ग मुश्किलों से गाँव से पढ़े हुए हैं, फेल हुए होके आए हैं, और इतनी मुश्किलों से दर-दर के भटक के खा भटके खा और फिर आईएएस बने वो, कहीं जाके उनको पायदान मिला आईएएस का। और उनका वो इंटरव्यू दिखाया जिसमें वो हिंदी में इंटरव्यू देते हैं, बोलते हैं कि नहीं मैं इंग्लिश में नहीं दूँगा, जी। अ, तो मस्त एकदम बढ़िया वो फ़िल्म लगी मुझे। आपका क्या कहना है, कुछ ऐसी असली फ़िल्में जो आपको लगी हों?
जी। हाँ, देखी थी देखी, बिल्कुल। विक्रांत मेसी। हाँ जी, हाँ जी। कलाकार हैं, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल हाँ। बिल्क बिल्क हुँ। देते हैं। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, अ